Esatto, c'è anche, ehm, questo aspetto che il recruiting, a mi non solo a Milano, in tutta l'Italia, devo dire la verità, è profondamente ingiusto, nel senso loro valutano, ehm, l'età, ehm, insomma, se sei una ragazza, c'è il pericolo che puoi diventare rimanere incinta e quindi perdi 1 anno di lavoro, eh, queste cose sono profondamente ingiuste e e, mhmm, mentre qui in Germania non esiste questa ehm, ques questo preconcetto, diciamo. Ehm, un altro esempio è che quando mando i curriculum qua in Germania, le aziende ti rispondono tutte, ehm, nel senso, mhmm, ti dicono: "No, t ci dispiace, non sei il profilo che cerchiamo", ma ti rispondono anche con e-mail automatiche; e la cosa che fa impazzire è che in Italia non ti rispondono mai. Tu mandi un curriculum e non esi cioè è come non ti viene il dubbio: "Ma l'hanno ricevuto?", ehm, cioè, ma questa è una cosa veramente f folle per u uno straniero che tu non rispon no neanche con e-mail automatica rispondi. Ehm
Mh-mh, sì. Esatto. Mh-mh. A ma Mh-mh. Eh, sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Niente. Sì, è vero, è vero. <chuckles> È vero. Mh-mh. Sì. Sì, sì, sì, s
e questo lo dice tutto sull'etica del lavoro che c'è in Italia comunque, siamo nella preisto
Ma poi anche che se non hai i fogli di carta non ti assumono proprio e magari se hai delle competenze pratiche, mhmm, a loro non importa. Noi invece all'estero mi sembra di sentire che esatto, esa esatto, è assurdo.
Ah, sì, è assur è al contrario. <chuckles> Ehm, penso che nessuno ha mai neanche fatto caso del fatto che io sia laureato o meno, cioè pro no non gli interessa. Quello che vedono è gl ehm, l'esperienza pregressa: se hai lavorato nel campo, uhm, insomma, que che hai fatto. Ehm, sì, è vero, è vero, c'è anche questa differenza.
Mh-mh. Mh-mh. Ah se eh, infatti, cioè la soluzione sarebbe, come hai detto tu, forse anche dal punto di vista dell'immigrazione, ma dall'altro anche della mentalità, cioè la mentalità è è la causa di tutto.
Mh-mh. Sì. Sì, certo, sì, sì, è una conseguenza, è vero. <clicks tongue> Ehm, poi c'è anche il mito che in Italia, cioè, tu devi ringraziare il capo dell'azienda che ti fa lavora, cioè non il contrario, <chuckles> è lui che lavora te perché tu lo fai diventare ricco, no, tu devi ringraziare perché qualcuno ti ha dato un lavoro, un'altra cosa, come dicevi tu, della mentalità del degli anni 50 praticamente.
Esatto. Sì. <chuckles> Mh-mh. Sì. Sì, sì, sì, ma poi non ti incentivano a lavorare, cioè se tu incentivassi, le persone sarebbero anche "più felici di lavorare", tra virgolette. Invece di trattare le persone esatto.
<sighs> Certo, sì, ti s ti senti valori Ti senti valorizzato, insomma ci sono tante
Esatto, sì, sì, sì, sì, sì. Ehm, non lo so, tutti problemi, cioè